Und ich glaube ich glaube, äh, schon mal ein Ding, ähm
Nein, nein, nei
was was wichtig i also, wenn schon 'ne Notlüge sein muss, dann denke ich, was wichtig ist worauf man achten sollte, ist, dass die
Hm.
dass der Schaden so gering wie möglich bleibt, äh, für andere.
Ja. Na ja klar, nur wie gesagt, also 'ne Notlüge, die benutzt man, wenn man wirklich, äh, in 'ner Not ist. Sonst, ne, bräuchte man ja gar nicht zu lügen, wenn die Wahrheit nicht verletzen würde oder, hm, auf jeden Fall, ne, wenn man die Wahrheit erzählen kann.
Ja.